Здравствуйте. А вот подскажите, м, а что для вас значит успех в карьере?
Здравствуйте. М. <chuckles> Успех в карьере, м, наверное, знаете, а, по личному такому мнению, я бы сказал, что успех именно в карьере- это когда ты всё-таки ощущаешь свой вклад во что-то. Вот, э, м, в какой сфере вот вы работаете? В значимости, абсолютно.
Мгм. Какая-то значимость. Ой, ну, сейчас там в разных сферах работаю. <chuckles> Можно сказать тут как бы карит как таковой карьеры сейчас здесь нету. Но если брать предыдущий опыт, который не так давно был, я работала в крупной компании международной.
Понимаю, мгм. Мгм. Да.
Вот. И, ну там если про карьеру брать, там конечно, когда эт оценивали именно твои профессиональные, э, качества там, м, достижения, когда какие-то замечали их, замечали вот так бы я сказала.
Хорошо. Я просто это к э, спрашиваю к тому, что, знаете, ну, н не каждый же, конечно же, выбирает знаете себе, м, карьеру по желанию, да, то есть, какому-то, а, к
Я с вами соглашусь. Да. Да.
Да, то есть, вы сталкивались с таким, то что, может, вас заставляли?
А, ну, у меня карьера была не пож у. А, чтобы заставляли двигаться по карьерной лестнице, например?
А, нет, вообще, это как бы вообще- фундамент, да, там обучения, в университет пойти на определенную эту, да, то есть, э, такое бывало у вас? Родители, может
Мгм мгм. Слушайте меня не заставляли куда-то идти учиться, я сама выбирала. Не заставляли, но я и не работала потом по профессии по своей, можно так сказать. Я потом ушла я по образованию там можно сказать бухгалтер-экономист, а по, м, <tsk> а работала всю жизнь в продажах как бы, ну. <chuckles> Оно не рядом вообще, абсолютно. Продажи и бухгалтер экономист. Ну, это другое совершенно.
а, ч очень хорошо. Мгм. А. Мгм. Понятно. <chuckles> Ну да, ну се Э, всё-таки главное же, знаете, а, м, даже вот в вашем случае, я вас понимаю, потому что, а, да ты под последний курс, последний семестр можешь осознать, то что, ну не твоё это.
Ты не там учился, да? <chuckles> Не там учился всё это время. Это интересно!
<chuckles> Да. М, я, знаете, даже людей зд э, з есть знакомые, которые вот последний семестр, но немножечко осталось да, казалось бы, доучись и всё. Нет, они бросали они бросали, потому что они вот да, они такие: "Я вот осознала, что это было не моё, я тратила всё это время время на это, м".
И что и что они делали? А, да? Ой. Ну, я бы не бросила, я бы всё равно закончила, чтобы б была
<grunts> Вот видите, <chuckles> я тоже не понял, но.
была корочка. А потому что корочка- это всё равно знаете, а вдруг так случится в жизни, что ты всё-таки как-то вот получится, что тебя завернёт вот в эту профессию, кто его знает, как оно может произойти. Они
Ага. И, вообще, это же база, знаете? То есть, очень многие люди, э, у у них есть какая-то, получается, основа, а а работают они воб э, вообще в других каких-то местах, да, то есть, или в чём-то схожем, да, относительно. Э, очень много вариантов.
Мгм. Да-да и так это такое с часто происходит сплошь и рядом, мне кажется. Зачастую ж ещё знаете какой момент влияет, если мы выбираем какую-то профессию, когда идти. Мне кажется влияет ещё знаете, где вы живёте, местоположение например там, как выбрать, э, в институт, как добираться, где учиться вот. Иногда же выбирается не по тому как вот я хочу быть именно там, ну, кем там, певцом, например, а по тому, как, э, применимо что-то, м, более что-то реалистичное, какие-то вещи избираются.
Конечно. Мгм. Ой, абсолютно. Что там релевантно, мгм. Конечно. Согласен с вами.
Но, а, для вас что важнее будет? Лич э, каки вот какие личные или профессиональные достижения для вас будут важнее всего? Ну вот, э, иногда же есть такое, знаете, вот человек по карьерной лестнице идёт идёт, вот ему важно, знаете, выше выше выше выше выше должность должность должность. А есть для кого-то просто вот, он стал специалистом в определенной сфере и этого ему достаточно, если это там как-то ещё оплачивается хорошо, то зачем как бы.
М. М-да. Понимаю, мгм. Ну, в принципе, я бы сказал, то что, м, вот всё-таки меня тянет, наверно, к персональным, знаете, достижениям, потому что я вижу в персональных достижениях, э, ну, огромную связь с профессиональными, получается. То есть из профессиональных ценностей у меня вырабатывается мгм. Вот так бы я тоже, да, выразился, что одно помогает другому.
Мгм. Ну да, оно наверно неразделимо скорее всего. Тут еще такой еще такой момент, мне кажется, вот как по мне, ну, мне кажется, что понятие вот этого успеха, с возрастом там или с опытом- оно меняется. То есть то, что мы думали, например, там в одно время, что вот это успех, а, но, допустим, уже в настоящем времени может, э, перестать быть успехом. Ну, как лично для нас, так и вообще для общества например.
Да. <scoffs> Абсолютно, мгм. Да, это грустно, но это абсолютная правда. То что ну, меняются, да, то есть времена всё время. И хочешь ты этого, не хочешь, но как говорится.
Да, да так и происходит. Я даже знаете у меня какой-то такой возник, э, пример, вот когда знаете, одноклассники, да, вот обсуждают кто, что, где, как? И есть вот такой пример, что кто-то вот на какой-то должности, допустим, в государственном учреждении, там прям директор департамента, например. Вот. А а я, например, продажник там среднего звена, допустим. Но но при этом я, а имею там тех же, м, как преимуществ по жизни больше, ну, там и зарплата, и профессиональные навыки у меня там больше, там всяких обучений, всяких международных и тому подобное. И всякие поездки от компании, ещё что-то. Ну, то есть у меня преференций как бы больше получается. И вот как тут можно о оценивать? Здесь вот директор, да, например, как будто бы это весомо директор звучит, да. И другие весы, когда ты, ну, не директор компании, да, и не директор компании, но при этом всё хорошо, <chuckles> как бы тоже вот спорно, да получается.
Мгм. Мгм. Понимаю. М-да. Опыт какой-то может ли, мгм. М-да. Вот вот, мгм. Конечно, мгм. Хорошо. Да, конечно, знаете, э, да, вообще, как говорится, м, знаете, у всех база бывает там разная, да. То есть, э, и ты так, в принципе, смотришь на свою жизнь и понимаешь, что, ну, ты всю жизнь не будешь заниматься одним и тем же иногда. То есть, как бы ты не хотел. Конечно, можешь. Знаете, э, в этом плане, если прям сильно хочешь, очень, э, да, то есть можешь мгм, там сидеть, да, где-нибудь в одном месте. Но, м, вот вот этот, э, мой вопрос: а насколько ты хочешь, да, то есть, на одном месте всё время вариться? М. Просто у меня
Ну, может быть, да конечно, конечно. <chuckles> То почему и нет. Ну да, да, он он встаёт такой вопрос, однозначно.
мгм. Меня просто тянет знаете вот всё время меняться, э, знаете, что-то новое пробовать для себя, по крайней мере даже в своей сфере, в других компаниях, вот.
Ну, вот я бы, наверно, назвала ещё вот это вот, э, карьеру. Ну, вот как у меня, например, складывалось. Я меняла просто компании, то есть я улучшала каждый раз компанию, в которой я работала. Да, я могла быть на 1 ставке там, ну, на 1 вот этой вот плюс-минус там на одном уровне быть. Ну, там да, нет, повышались там градации. Там есть у нас там градации, например. Но при этом я меняла компанию на более лучшую, больш более лучше, более оплачиваемую. То есть я прям
Мгм. Пожалуйста, мгм. Да. Это же, всё-таки, как мгм, ра развитие. Мгм.
н не находилась в одной компании 10 лет, а 15. Вот, есть же
Естественно это м, это правильный подход, мне кажется, а даже для своей компании, да, когда вы там находитесь долго. Мне кажется, м, вот, я не знаю, как будто бы вас иногда даже не ценят, что ли. Э, поэтому нужно сь м-да.
Ну. Может быть и такое, да, может быть. Я, кстати, с таким столкнулась, что вот меня в одной компании не ценили, а когда я пришла в другую компанию, меня там как оценили <chuckles> как оценили, как накидали мне там всего сверху, как добавили всего. Слушайте, было очень приятно, кстати, я я не ожидала, <chuckles> но было приятно.
<chuckles> Н-да. <chuckles> Ну. Как хорошо, вот Мгм. Просто как бы, да.
Но, а вот для вас важны, э, признания именно коллег или материальная сторона успеха? Что важно?
А признание коллег, если честно, меня вообще не волнует. <chuckles> Это что за? Э, ну, не знаю, конечно же, кому-то, возможно, это важно, а. Для меня это нерелевантно м, то есть, э.
<chuckles> Ну, то есть материальная сторона- она более, да, м, <tsk> привлекательна, когда ей оценивают?
В данном сравнении, да, думаю, <chuckles> как бы хорошие сотрудники и коллеги- это прекрасно. Но если их нету, ну и м, ничего, переживу
Мгм. Я я бы знаете, как сказала, что я бы хотела именно признание коллег получать в формате денежном. <chuckles> Вот это бы было всегда хорошо. <chuckles> Вот это вот просто.
Мгм. <chuckles> Да, ну если <chuckles> ой, вообще любое признание, чтоб было в формате денег, <chuckles> желательно, мгм.
Да-да-да. То есть вот эти вот какие-то там грамоты, допустим, там на почётное место- мне этого ничего не надо. Если вот мне бонус дадите, ой, мне этого достаточно. <chuckles> Мне это больше будет интересно, чем какой-то там знаете, а, поехать там где-то выступать. Да-да ты видишь вот этот вот как раз таки ты вложился, да, например, в работу, но ты получил отдачу именно финансовую я и ты за счёт этой финансовой отдачи можешь себя поблагодарить так, как ты себя именно хочешь, не как там допустим
Да. Не говорите. Чтобы польза была какая-то. Мгм. Очень хорошо подметили, да, то, что ты должен почувствовать. Знаете, одно дело тебе щас говорят: "Ты вообще великолепный сотрудник. Спасибо." Я вот вот вот говорят же, а, да, то есть: "Спасибо в карман не положишь". А как говорится: "И и хвалу тоже, а, туда же". <chuckles> Получается, поэтому всё-таки х хотелось бы что-то заметное, чтобы было. Мгм.
Да-да. Да-да, спасибо. До свидания. Ну так и есть. Да, конечно. Ну д да, да. Оно же знаете, вот почему ещё и происходит вот это изменение там вот в с точки зрения успеха, когда ты равноценно вот это ну, когда ты оцениваешь, да. М, так как вот для меня важна финансовая составляющая, я не могу оценить успех, когда мне говорят, что человек директор, да, <grunts> но по благосостоянию этот директор, ну, сильно ниже там по уровню, да. Для меня для меня это не будет успехом, я этим не впечатлюсь, мне не будет впечатлений от этого. Может быть я конечно не права, потому что там это тоже э н работа нелегкая, там нести какой-то там департамент, за что-то там отвечать. Но вот почему-то я так к этому отношусь.
Ну. Понимаю. Мгм. Ну да, всё равно. Э, знаете, должны быть какие-то личностные цели, и сравнивать там себя с кем-то всегда, всё время, конечно, же можно, да, то есть думаешь, э, ну, там по крайней мере
Ну вот ты себя не сравниваешь. Это же общество обычно сравнивает. Знаете, вот обычно если мы берём там какие-то встречи одноклассников, все сравнивают, а кто а кто теперь кто, например.
Мгм. Да. Мгм.
Кто чего добился.
Эт В в относительно, знаете, тоже как бы нормально да, до тех пор, пока это, ну, не перерастает в какую-то зависть, да, уже чёрную. Или вот человеку прям хочется тебе что-то там подпортить. Мгм.
Это п правда. <chuckles> Это правда так. Есть такое.
Потому что. Мгм. Всё-таки каждый должен.
Ну, мне кажется всё-таки, если мы возьмем какой-то успех, мне кажется карьера и успех в ней для всех- она может быть разная. Например, можно же развиваться, например, там, допустим, как, э, видеооператор очень круто, например. А можно как поэтесса, а можно развиваться, например, как врач. Да, вот может быть пример, м.
Да, мгм. В своей сфере быть актуальным, знаете, и успешным. Для кого-то это не успех, а для тебя ты добился своего, да, то есть, э, своего признания получается. Ты нашёл свою нишу, к примеру, мгм.
Да. Да, да, да. У меня у меня, например, пример перед глазами. Там есть знакомые ребята, которые в меде учились, например, есть там разница. Один вот учился и допустим просто там работает участковым врачом там на одной позиции, а другой там и диссертации какие-то защитил, и в частной клинике подрабатывает, и там на счету на каком-то таком хорошем. Ну, то есть он не только ему говорят, что он хорош, он и финансово как бы у него всё хорошо.
Да. М. Да, видите, все всесторонне, как бы, мгм.
Да-да-да. И вот такие примеры, когда смотришь, они конечно прям н ну вдохновляют тебя, когда человек
Даже мотивирует это, знаете, э. Главное мотивироваться, э, да, то есть другими людьми. А не, получается как-то, ущемляться или, знаете, опять же, э, принижать себя.
Ну да, нь нь нь не завидовать, не принижать его способности, как вот: "А это у него так хорошо, потому что там ему просто повезло". Мне кажется, не бы не бывает такого, что повезло, всегда всё-таки человек к чему-то стремится, что-то делает и очень круто, когда человек становится вот именно профессионалом в своём деле. Мне кажется.
Себя даже, знаете. Мгм. Да. Всё-таки, если вы себя уважаете, вы даже э, знаете, это сравнение у вас будет абсолютно другим. Вот вы думаете, да, то есть, он больше зарабатывает, он лучше, он там это, он там сё. Мне кажется, что у человека с, э, как бы такой стабильной, нормальной самооценкой, э, не не такой образ мышления может быть.
Да. Он. Может быть, да-да, я согласна. Но здесь, видите, э, карьера, а, и кто, к чему, как идет, к какой карьере и какими путями ещё мне кстати кажется от этого зависит да, как он будет а что для него важно. Есть же люди, которые просто вот карьера, и они будут идти по головам, например, там кого-то подставлять, за счёт кого-то там выдвигаться, например, м, парази паразитировать. М?
Ну да. Есть такие люди. Ну вот у вас бывало такое чувство? Знаете вот, э, когда-то хотелось знает думали там: "Всё, я устала, да, то есть, э, буду вообще думать только о себе, потому что, как говорится, вс никто меня не ценит нормально или вот, э, всё предвзято".
Ну. Ну, бывало, конечно. <chuckles> Бывало такое.
Мгм. Просто, э, мне кажется, знаете, это нормальное чувство, особенно в т в сфере, <chuckles> как говорится, работы, мгм.
А щ Ну да, особенно, когда ты работаешь в какой-то, например, крупной компании, да, где там много людей. М, это, мне кажется, запросто может происходить.
Да. Мгм. Согласен с вами.
Э, и с каждым, э с каждым это может происходить, каждый может в это попадать. А, но, мне кажется, каждый всё-таки сам выбирает, двигаться ему по карьере или профессионально или прям по этой лестнице карьерной, знаете, взбираться. Как он туда будет взбираться? Все пути как бы разные.
Мгм.
Вот, ну
Абсолютно с вами согласен. Каждый всё-таки, а, в ответе за свои, получается, решения, знаете. А это не означает, что ты там не можешь меняться, да, то есть, или всё, это конец света т вам то, что ты сделал, мгм.
М. Да-да. Ну, то есть, е если ты в одну компанию попал у тебя что-то там не получается- это ж не значит, что ты плохой специалист, там еще что-то. Просто надо пробовать, надо двигать другие фирмы там, пробовать себя в разных аспектах и где-то ты выстрелишь. Просто сидеть на месте
Да. Предела, э, да. Обучения никогда нету. В общем, мы всё время учимся, даже когда мы работаем уже, м, как говорится. Если мы не учимся ничему, то вот как раз таки
Да-да, правда. <chuckles> Т т тогда точно мы никуда не двинемся по карьере если не учиться, однозначно.
Мгм. М, даже на одном месте своём не сможем остаться, наверное, знаете.
Да, ну спасибо вам за беседу. До свидания.
Спасибо.